Eee, şöyle bir durum oldu. Bir gün, ııı ben bu arada, bu sanırım 12-13 yaşında falandım. Eee, babam aradı ve dedi ki, işte, eee, babamın kuzeni, eee, işte, o sırada biz Ankara'daydık, dedi ki: İşte bir yere gidiyorlarmış. Ankara'da işte akşam bize gelecekler yemeğe. Bu arada saat 4 falan beni aradığında. Yani 3-4 saate gelecekler. O kadar yakındalar. Eee, annem dedi, tamam, işte 4 kişiler ama, işte, diğer kuzeni de varmış. E? Iıı, e yed oldular 7 kişi. İşte ama gelirken de getiriyorlar derken 13 kişi geldi bize akşam yemeğine.
Evet. Tamam. A. Hiç planda yok. Evet. Tamam. U. 13 kişi akşam yemeğine, 4 saat 3 saat önceden haber verip gelmek nasıl bir âdettir yani. Evet
Evet. E, babam. Âdet değil babam ya. Aramışlar, "Böyle bir görüşelim." O da demiş ki, "Yemeğe gelin." İnanılmaz biri. Çünkü annemin annemi biliyor, hani, hazırlayabilir diye. Ama, eee, gerçekten inanılmaz. Bir de biz de 3 kişiyiz, 16 kişiydik biz akşam yemeğinde ve annem 4 saatte
Tamam. Peki. Doğru. Doğru, iyi sığabildiniz yani, nasıl bir manzara vardı çok merak ediyorum. <chuckles>
Ay, e, inanılmaz. Ev gerçekten karınca yuvaları var ya, onun gibi bir şeydik. Yani elini çarpsan, böyle elini atsan birine çarpıyorsun evin içerisinde. Çok büyük bir ev de değildi çünkü. Iıı, herkes, yani her odada birileri yemek yiyordu. Çok garip bir akşamdı. Hiç unutamıyorum o yüzden. Ben de travma etkisi yarattı galiba birazcık.
Evet. Evet. Vay be, evet hâlâ unutmadığına göre. <chuckles> Peki, eee, çözümü neydi yani annenin? Hani, iii, ne yaptı?
Ay o kadar çok kalabalık yani. <clears throat> E, şöyle, zaten, ııı, hemen 1 tane, ııı, o sıralarda ara ara yardıma gelen bir abla vardı, onu çağırdı. O, böyle evi temizlemeye girişti 2-3 saatlik, hani, çünkü, ııı, o kadar derli topluydu ama hani temiz miydi? Belki de değildi. Sonuçta çalışıyordu annem aynı zamanda. O, işte onu yaparken annem hemen mutfağa girdi. İşte, ııı, şeyi hatırlıyorum, kocaman bir, ııı, düdüklü tenceresi vardı annemin. Hemen ona işte et attı, etleri haşladı. Diğer tarafta, işte, büyük bir mercimek çorbası yapmıştı. Koca bir kazan gibi bir şeydi. E, bir de pilav yaptı. Ne yapsın kadın? En hızlı herhâlde, pratik o geldi aklına. Tabii, düdüklü tencerede de et zaten 1 saate haşlanıyor. Hani, çok da uzun sürmüyor. İşte, o sırada hemen bir salata. Babamı da aradı, dedi işte bayağı bir liste verdi. "Tatlı, meyve, işte bunları al." diye. Bayağı 2-3 saat içerisinde, eee, 16 kişiye yemek çıkardı koca koca tencerelerde. Iıı, ben hâlâ hayranım. Ben 3 kişiye çıkaramam yani 4 saatte yemek, acil misafirler için. Iıı, gerçekten başarılıydı bence.
Tabii. Evet. Evet. Evet. Çok hoş. Mantıklı. Evet. Çorba pilav. Tabii ki. Haklısın. Tabii ki. Ne kadar güzel. Evet. Evet.